Sì, sì, sì, io pure l'ho fatto da b da quand'ero bambino, però non ero sempre co super continuo, no, perché comunque mi piaceva stare in giro a giocare con i gli altri bambini e cose, e magari preferivo rimanere a giocare piuttosto che andare a sport, nonostante era pagato, quindi, ecco, ero un po', diciamo, tra virgolette, "irresponsabile", sotto questo punto di vista, da piccolo, no, però mi piaceva, in realtà, poi quando lo facevo. Solo che essendo di indole pigra e mi piaceva pure il Game Boy e tutto, ero ero tendente anche a non andarci spesso, no, e di questa cosa mi pento. Però, ecco, generalmente ho fatto sport per la maggior parte di anche di l'età lì. comunque, ho preso un sacco di peso, di ciccia e tutto, perché comunque c'è stato un periodo che mangiavo male. E, poi dopo quello, verso i 12 anni mi sono iniziato a, mhmm, <smacks lips> studiare un po' un percorso da solo di dieta e allenamento per dimagrire, e sono dimagrito. E poi da lì, insomma, ho iniziato ad allenarmi da solo, no?
Sì. Mh-mh. Mh. Okay. Certo. Mh-mh. Oka Sì. Mh. Okay. Mh. Okay. Eh, questo è important